E vabbè, no non ritengo amici veri chi faccio così, infatti ne ho molti pochi di i ho molte poche persone che ritengo amici veri. A me un amico ha aiutato, però sì e un po' altre persone hanno teso a sottovalutare; cioè: "Vabbè però reagisci, vabbè ma sei tu che devi" <clears throat> sì è vero, noi ci dobbiamo sempre mettere secondo me, siamo sempre noi in primo piano che dobbiamo comunque lavorare, che vogliamo comunque, ehm, migliorare e star bene. Però, a volte serve l'aiuto di qualcuno che ti indichi esattamente la direzione, penso.
Mh-mh. Si. Mh-mh. Eh, si, si. Mh-mh. Eh, sì. Esatto, no, no, no, e concordo. Cioè, ad esempio, ehm, io nel mio caso, ehm cioè io dicevo che mi aspetto che gli altri mi dica la risposta che io vorrei. Ehm, oppure comunque a me, ad esempio non pia
Mh. Mh, sì. No, ti capisco anche a me a volte capita. Ti dico, una difficoltà, ehm, è chiaro che tu mi dovresti aiutare dicendomi questa cosa, però non funziona molto così
Sì. Mh-mh. <chuckles> No infatti. Ehm, una cosa che invece non mi piace è che, magari se io sono in un problema a devo affrontare un problema e tu mi dici: "Andrà tutto bene", a me dà fastidio, nel senso che, non è quello che t'ho chiesto. Cioè, tu vedi che c'ho un problema, aiutami a trovare delle soluzioni, comunque, dammi un altro punto di vista che non sia il mio. Non dirmi "andrà tutto bene" e basta; questo mi fa solo innervosire.
secondo me. Sì. Sì. Mh. Sì. Certo. Sì, cer Eh, "andrà tutto bene" mi sembra un po' una frase per chi vuole chiudere comunque l'argomento, no. Cioè, ehm, "Non ti preoccupare, andrà tutto bene," e basta. Mica così Mh, sì.
Eh, non lo so, perché magari non hanno magari non hanno un'opinione, o non hanno un punto di vista sulla questione; però come ce l'ho avuta io, non lo so, cerca e mi cerca di aiutarmi ad avere anche la tua opinione. Invece non lo so, a volte non non riescono ad anda ad avere proprio un'opinione, una visione del del tutto. E uhm, cioè a quel punto non è che puoi costringerli.
Erto. Sì, sì, sì. Sì. No, lo capisco. Dovresti avere cioè, servirebbero persone molto affini, ehm, da un punto di vista dell'empatia, da un punto di vista della sensibilità, penso, per fare questa cosa, ma non ce ne sono molte penso. Appunto per quello dico che serve un aiu poi voglio dire, una persona che come lavoro fa, ehm, mhmm, psicoterapeuta
Esatto. Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Po' questo sicuramente può essere d'aiuto.